Mmh bah, je voulais te demander des conseils, sur un truc parce que j'ai un petit problème au quotidien. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais c'est un un truc que j'aimerais j'aimerais changer. C'est-à-dire que, heu, toutes les tâches, heu, qui sont, on va dire «pénibles» ou qui sont pas gratifiantes c'est-à-dire tout ce qui est administratif, heu, ce ce genre de chose, heu, principalement, heu, j'ai tendance à les remettre au lendemain jusqu'à ce que, heu, jusqu'à en général jusqu'à ne plus avoir le choix. Ouais, c'est
Oui, dis-moi? OK. Ouais. Mmh. Ouais. D'accord, ouais.
et c'est un truc que j'aimerais bien arrêter de faire, c'est-à-dire que j'ai mettons je sais pas un papier pénible à faire, je sais qu'il va me prendre 1 heure. Bah tant pis, je prends cette heure, je le fais
Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est pas quelque chose que tu arrives à faire actuellement.
voilà et plutôt que de me dire: «Oh pff, là, j'ai la flemme!» Non, c'est ça et j'aimerais bien justement là actuellement, je me dis: «Voilà, la flemme, je le ferai plus tard» et le plus tard, heu, c'est même pas le lendemain en fait, c'est c'est le le le surlendemain du surlendemain et ainsi de suite. Donc c'est ça peut devenir au bout d'un moment problématique, c'est parce que les choses, elles traînent, elles s'accumulent et voilà j'aimerais bien réussir à à m'y mettre sur le moment, mais, heu, bah, vu que c'est des trucs hyper, heu, hyper, heu, comment on dit? Le contraire de gratifiant, je sais pas le mot, i i c'est vraiment pénible, ben voilà, j'arrive pas à m'y mettre.
Mmh. Ouais, OK. D'accord, OK. Non mais je comprends, ça a pas l'air facile, heu, comme situation, heu, c'est, heu et je comprends qu'après ça peut peut-être même être, heu, du stress et tout de voir toutes ces toutes ces choses qui s'accumulent, heu et qui qui n'avancent pas, hem, ça ouais, ça fait combien de temps que que tu es dans cette situation?
Mouais, c'est un peu ça, ouais. Boh, depuis à peu près toujours, je dirais, j'ai jamais jamais fait les choses en temps et en heure. Bah, si c'est plaisant, oui, mais si c'est des choses rébarbatives, comme ça, voilà, j'ai toujours eu tendance à dire, heu: «Je le ferai plus tard», jusqu'à ce qu'il y ait plus le choix et qu'il faille le faire, là maintenant.
Ah oui, OK, ouais. Mmh mh. D'accord, OK, et en général, tu m'as parlé de tâches administratives, heu, c'est quoi les les thèmes, entre guillemets, heu, de de de ces tâches, à part l'administratif, en en général?
Moi, c'est toutes ces ouais, j'ai dit: «Administratif», parce que c'est le le 1er qui me vient en tête, mais c'est tout ce qui va être les les choses tu vois, qui sont à faire, mais qui sont pénibles. Alors, bon, pas les courses, tout ça, parce que ça, tu as, pour le coup, tu as pas le choix, tu vois? Par exemple, voilà, faire les courses, heu, tu fais pas les courses, tu manges pas, donc bon, c'est j'aime pas faire les courses, mais je les fais. Bon, et encore, je fais plutôt des drives que des vraies courses, c'est moins pénible, mais ouais, c'est tout ce qui est, heu, bah, ouais, tout ce qui va être, heu, administratif, tout ce qui va être, heu, des des des des dossiers à remplir, des papiers à faire, heu
Ouais. Oui, tu as pas le choix, bah on D'accord, ouais. Mmh mh. OK. Mmh mh. D'accord, ouais.
Ça va surtout être ça finalement, quand je réfléchis, parce que, même le ménage, heu, bon, heu, je suis pas non plus maniaque, mais j'aime pas que ce soit sale, donc je le fais régulièrement.
Ouais, ouais, tu le vois, heu, directement, devant toi.
Voilà, exactement. Il y a un impact sur moi, mais le bah ouais, c'est ça les trucs administratifs, heu, je les repousse jusqu'à ce qu'il y ait un impact du genre: «Ah, je suis embêté, parce que j'ai pas fait ce papier ou autre», et bah, finalement, ouais, c'est surtout ça, c'est surtout les administratifs, les dossiers, les machins et bidules, tout ça.
Ouais. D'accord, ouais. OK, ouais. OK, ça marche, et à d'après toi, qu'est-ce que c'est qui t'empêche de commencer, heu, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Parce que tu tu me dis que tu le fais pas tant, qu'il y a pas d'urgence. Heu, mais, heu, mais là, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de de faire une 1re tâche?
Ouais, je pense que c'est le, hem, le fait que je sais que ça va être rébarbatif et surtout que ça va prendre, heu, des heures parce qu'en général, quand tu, heu, tu as des dossiers comme ça administratifs ou autre à faire, ça prend rarement 10 minutes et juste de de savoir que je vais devoir, heu, bouffer u une heure ou plus de ma journée dessus et qu'en plus, ouais quelque chose de pas intéressant, quelque chose de de relou, je déteste la paperasse en général. Donc voilà, c'est sous ça, c'est de savoir que je vais y passer du temps, que je donc, je serai pas sur quelque chose de plus constructif, heu et heu, que ça va être vraiment vraiment mais, plus que pénible.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais malheureusement, hein. Mmh. Pour quelque chose de pas intéressant, ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord, OK. Non mais je comprends tout à fait, ça a pas l'air facile, heu, cette situation, heu, j'ai l'impression que même tu en souffres un petit peu, heu, je suis vraiment désolé de ça et hem et je me demandais, est-ce que tu as déjà essayé des techniques d'organisation? Heu, pour ça ou ou ou pas du tout?
Bah, technique d'organisation c'est-à-dire que je là, je vois pas trop ce qu'on peut mettre en place comme technique pour, heu, mettons tu as un dossier à remplir pour, heu, je sais pas, je vais dire au pif, heu, les impôts. Bah, il faut monter le dossier et leur envoyer. Enfin je je sais pas trop comment on peut s'organiser de manière à ce que ce soit un peu plus intuitif. Après si tu as des des techniques, heu, vas-y hein!
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais non mais, alors je pensais pas forcément à une technique, heu, inhérente au dossier même, heu, mais plutôt peut-être u une to do, tu vois? Une liste, heu, de de ces choses-là que tu laisses traîner, heu, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit dénominateur commun, hem, à à toutes ces tâches, heu, c'est que c'est des tâches d' 1, qui ne sont pas forcément urgents, heu, au moment où tu n'as pas la motivation de le faire et de 2, c'est des tâches, heu, que que tu ne vois pas, heu, c'est à dire que, bah, comme tu l'as dit, le ménage, heu, si c'est sale chez toi, tu le vois, les courses, heu, bah, si les placards sont vides, heu, tu as rien à manger, tu vois? C'est des choses qui sont, heu, qui sont tangibles, que tu peux voir, tu vois? Heu, alors que, bah, tout cet administratif, heu, concrètement, si tu ouvres pas ton ordinateur, heu, si tu ouvres pas un dossier ou quoi, heu, il c et virtuellement elles n'existent pas on va dire, hem et du coup, peut-être que, heu, d'avoir u u un petit post-it ou, ou une to do, sur ton téléphone je sais pas, ça dépend si tu si c'est quelque chose que tu consultes fréquemment, heu, parce que je veux dire, avoir une to do, sur son téléphone si tu l'ouvres jamais, je suis pas sûr qu'il y ait des énormes bénéfices, tu vois? Mais, heu, peut-être une liste, hem, ou un petit tableau, tu vois? Avec, heu, où tu écris à la craie ou au feutre.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Mmh mh, c'est clair ouais.
Avec, heu, l ouais les ouais dis-moi?
Alors j'ai essayé. J'ai j'ai essayé de faire une petite to-do list comme ça, enfin, je l'ai faite avec des trucs qu'il fallait faire pour le mois de septembre. Alors j'en ai fait, je crois 2 ou 3, mais, heu, tiens, par exemple, j'avais mis dessus, heu parce qu'à un moment j'ai j'ai crevé un pneu donc j'ai mis la roue de secours et je devais amener le pneu crevé, hem, au garage pour qu'ils mettent une mèche, qu'il le regonfle et tout et ben voilà, remettre le pneu et ensuite, heu, remettre la roue de secours dans le coffre. Heu, et ça, ça date de septembre donc j'ai le post-it, heu c'est même une belle feuille hein qui me dit, heu: «Faut que je le fasse, ça» entre autres et je l'ai toujours pas fait mais ouais, parce qu'effectivement comme tu dis: «Bah, quand je prends la voiture, elle roule, elle fonctionne». C'est juste que si un jour je crève, j'ai plus de roue de secours, mais là, elle fonctionne donc il y a pas d'urgence et du coup, hem, heu, la tâche, elle reste sur ma to-do list depuis septembre donc, heu, plus 2 mois maintenant. Même presque 3 et je la fais pas alors que pourtant je l'ai sous les yeux donc je sais pas, c'est peut-être pas suffisant tu vois? Comme motivation.
Ouais OK, ouais. D'accord, ouais. OK. Mmh mh. Ouais. D'accord, ouais. Oui. Ouais OK, je je j'entends parce que quand tu parles de to-do list là, c'est un c'est un peu enfin, tu te tu as tu as parlé de to do-list de Post-it et de feuilles, c'est c'est sous quel format que tu que tu t'ai noté ça?
Ouais, c'est une feuille. En fait, j'ai trouvé un un template de to-do list sur, heu, sur Canva. En plus, il est joli, hein. Il est bien mis en forme et tout, donc, heu, tu vois? Ça attire l'œil et c'est agréable à regarder et puis, j'ai rempli, voilà, j'ai mis, heu, quelques tâches qu'il fallait faire. Alors, j'en ai complétées 1 ou 2 que j'ai pu cocher, c'est cool, et après le reste, notamment, voilà, <chuckles> emmener le pneu, heu, pour être réparé, ça, par exemple, heu, ça traîne depuis septembre.
D'accord. Ouais. Mmh mh. Ouais, OK. Et c d'accord et cette feuille, elle est affichée où, heu, chez toi?
Bah, il est, heu, sur le mur, heu, contre lequel est mon bureau, donc c'est quand même quelque chose que je vois les jours. Oui.
D'accord. Ouais, tu donc tu la vois bien, bien, bien. Ouais. OK, ça marche et tu et tu retires pas une satisfaction de de rayer ou de cocher, heu, des les les les tâches que tu as déjà faits? Là, tu m'as dit que tu en avais déjà fait 2 ou 3, je ne sais plus, heu, et tu es tu as pas senti un je sais pas, une petite, heu, une petite satisfaction au moment de rayer les tâches que tu avais déjà fai faites?
Bah si, si, si, c'est ça, en plus. C'est qu'une fois que je les fais, toutes ces tâches, heu, absolument reloues, je je suis content de les avoir faits. Alors, le le processus était pénible, mais voilà, je dis: «Ça y est, ça s'est fait, une bonne chose de faite», heu, je suis content mais, ouais ça i je même en sachant que la la satisfaction sera là, ben, je sais pas, c'est peut-être pas assez motivant, assez important pour vraiment franchir le pas ou alors il faudrait vraiment que ce soit un truc, genre, qui me prend 10 minutes. Voilà si ça prend 10 minutes à faire, ça serait peut être plus facile mais, heu, enfin, après, je dis ça, le le pneu, tu vois? C'est pas si le garage, il est à quoi? 5 minutes. C'est pas quelque chose en soi de qui me prendrait trop, trop de temps et ça nous coûtera pas cher mais, heu, c'est le truc que j'y pense pas ou alors, si j'y pense, c'est, bah, quand je suis devant mon bureau, genre, heu, le soir, je fais: «Ah oui mince, demain, faudra que j'y aille», et puis, demain, j'oublie, tu vois?
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. OK. OK, OK. Ouais. Mmh mh. Ouais, OK. Ouais, je comprends. Et et peut-être, heu, ce que tu pourrais te faire, c'est te mettre des rappels sur ton téléphone ou des alarmes, parce que, comme tu l'as dit, c'est un problème, heu, le fait que ta to-do list soit c c devant ton bureau, heu, et il y a certaines tâches qui ne correspondent pas forcément à une activité de bureau. Heu, notamment, bah, le ce fameux pneu-là, heu, peut-être que, là, tu pourrais, heu, t'écrire sur un un Post-it «pneu» et puis, tu le mets, heu, sur ta porte d'entrée, tu vois? Comme ça, la prochaine fois que tu sors, bah, tu ramasses le pneu, tu le mets dans ton coffre et heu, et hop-là! Tu fais un petit crochet par, heu, par le garage.
Ouais, peut-être plus ça, effectivement. Si je me mets un un Post-it à un endroit stratégique, genre, la porte d'entrée ou même, heu, je sais pas, le volant de la voiture ou n'importe, ouais, ça, peut-être, ça marcherait mieux parce que les les rappels sur le téléphone, s'il arrive pas pile au bon moment, heu, je vais le repousser et le repousser et le repousser donc, heu
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Et après, ça t'énerve vu que, du coup, tu le coupes juste, heu, tout simplement.
Ouais, voilà, donc peut-être, plus le le Post-it placé stratégiquement, ça, c'est pas mal, faudrait que j'essaye.
OK. OK, ça marche, bon, bah, super, c'est déjà une une bonne piste et heu, et pour revenir sur l'administratif, heu, donc autant ça, l'administratif, de ce que je comprends, la to-do est en face de ton bureau, heu, ton bureau, c'est typiquement l'endroit où tu vas faire de l'administratif et heu, comme tu l'as dit, heu, une des grosses barrières pour toi, heu, c'est le fait que, heu, c'est un engagement. Heu, c'est-à-dire que ça va être, heu, c'est un dossier pour les impôts, par exemple, ça va être 2 heures, heu, 2 heures de temps. Hem. Est-ce que tu penses que tu pourrais peut-être te te fixer une petite plage horaire dans ta journée où tu fais 15 minutes ou peut-être 30 minutes, heu, de ce fameux dossier aux impôts? Heu, bah, par exemple, je sais que sur, heu, impot.gouv, quand tu fais une formalité, heu, tu peux la commencer, la sauvegarder et heu, et l'arrêter. Heu, enfin, dans le sens où tu peux la sauvegarder pour plus tard. Heu, est-ce que s tu penses que ça serait peut-être une chose parce que comme ça, c'est moins dur de trouver la motivation initiale? Tu fais, heu, tu en fais un bout et du coup, déjà, ça veut dire que la prochaine fois que tu y retournes, tu as moins de choses à faire, heu, et en plus, tu es pas étranger à la tâche, tu vois? C'est quelque chose, heu, qui que tu as déjà fait, que tu connais. Tu sais quelles sont les prochaines étapes. Ça va peut-être t'aider à trouver un peu de motivation. Tu en penses quoi?
Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est ça. Ouais, revenir plus tard, ouais. Ah, heu, ouais. Faudrait que j'essaye, parce qu'en plus c'est vrai qu'en général, quand je suis lancé dans la tâche, vu que j'ai envie qu'elle se finisse, je m'arrête quand c'est fini même si ça prend du temps et qu'après ça m'a ça m'a bouffé ma journée mais bon, tant pis, au moins je m'y suis mis. Donc, heu, ouais, même si heu, à voir, peut-être si je me dis: «Bon, je m'y mets 1/2 heure», et puis, si à la fin de la 1/2 heure j'ai «envie» entre guillemets de continuer, ben voilà, je finis le truc. Ouais, ça peut être un truc, heu, à essayer pour voir si si ça marche, ouais. Je je vais garder l'idée en tête.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Bah c'est vrai que la plage horaire, ça peut être une bonne solution, heu, tu tu te fixes, heu, 1/2 heure, heu tous les 3-4 jours et heu, et puis comme ça, je suis sûr que tu vas très vite te débarrasser de tous ces trucs et peut-être qu'une fois que ta to do est vide et que tu as juste un nouveau truc qui débarque dessus, c'est beaucoup plus facile de trouver la motivation de régler, ce truc-là plutôt que, heu les 4 heu, 5 ou 10 tâches qui traînent sur ta to do.
Ouais. Ouais, bah écoute, je vais essayer ça. Merci de tous tes conseils et de ton écoute active.
M heu, c'est avec plaisir. Je te souhaite de réussir, heu, à à à te libérer de cette to do et heu, de trouver la motivation.